Oo 'no, tama 'no, kasi ako nagkaroon din ako ng pagkakataon na akala niya naga nag-gagamit daw ako ng computer kasi nga naglalaro lang ako, 'yan ang 'yan lang ang alam nila pero hindi nila alam 'no nag-e-evolve na nga 'yong teknolohiya natin 'di ba, nagiging advance na tayo marami nang bago talaga na talagang may mga pagkakataon hindi na rin talaga sila nakakasabay kaya iyan hindi nila nauunawaan, ganun din ang ginagawa ko 'no, pinapaliwanag ko rin na ganito na nga sa panahon natin ganiyan, kumbaga, pupuwede ka ng mag-aral sa pamamagitan ng cellphone, o kaya ng computer o laptop 'di ba ayun. Ayun sa ano naman sa kahit papaano naiintindihan naman nila ayan, chine-check din nila minsan, minsan titingin din sila sa monitor ko tinitingnan kung tam kung totoo ba talaga yung sinasabi ko, ganun.
Ayan. <chuckles> Oo. Oo. Totoo. Mhm. Yan. Mm. 'Di ba. <chuckles> Ginagawa mo 'di ba? <chuckles> Oh
Oh, 'di ba kung talagang totoo titingnan na parang ano sila, eh, para bang mga taga NBI na oo, curious din sila, eh, "Ano ba yan anak? Ano bang ginagawa mo diyan?" 'Di ba, lalo na kapag ka, ah, medyo may edad na rin ang magulang natin 'di ba, kasi nung panahon nila talagang, ah, mano-mano, eh, walang wala silang mga teknolohiyang ginagamit talagang kung may kailangang ipasa, pupunta pa sila mismo sa paaralan nila, eh, kaya siguro ganun, dala-dala nila yung pangangaral na yun sa atin na, may mga pagkakataon na talagang hindi sila aware na, talagang nagbago na talaga yung henerasyon natin 'di ba?
Curious din sila, eh. <chuckles> Hmm. M Totoo, ano siguro mahalaga na, alam mo yun sumagot tayo ng may respecto. Ayan, kasi mahalaga na ipaliwanag natin, 'di ba kasi parang hindi na niya wala na nangyayari yung silent treatment, eh, yung alam mo yun parang may problema mananahimik ka nalang, kasi di mo masabi yung nararamdaman mong inis, o galit, o hindi mo pinapaliwanag yung side mo 'di ba? Dapat ilaban mo rin kahit papaano, tapos alam mo yun siyempre matapos ng mahinahon, may respeto at hindi bastos 'di ba na paliwanag, kung sa ganun malaman nila 'di ba, yun talaga yung mahalaga, 'di ba?
Mm. Mm, oo. Oo, mahalaga rin. Oo. Mm, tama, tama. Mm. Mm. Ayun, ah, meron lang akong isa pang katanungan sayo 'no, gan'to gusto ko lang sana malaman yung tip para din mabaon ko rin sa mga susunod kasi alam ko hindi pa rin talaga matatapos yung ah, yung mga panunumbat or pag aano ayan so paano kaya nakakatulong yung pakikinig para sa'yo, 'tsaka yung pag-unawa para mabawasan yung tensyon sa pamilya kasi eto ang hirap din ito minsan, eh, 'di ba lalo na kapag pareho kayong galit, eh, mm.
Mga Ayan, sige, sige. Yan. <chuckles> Away 'no. <laughs> Ayon. Totoo.